あの、こう、日々ね、生活してるとストレスっていろいろかかると思うんですけど、そのストレスっていうのは、ご自身は、こう体でね、どんな風に感じられますか？なんか症状が出るとかあったりしますか？
ええええ。 うんうん。そうで、なんかもう色んな、あの、症状というか、ま、例えというか、そのあるに、あるんですけども、あの、ストレスって、結構あたしメンタルに来るんですね
うーん。 はい。 はい。 うーん。
ストレスを感じたら。
あ、そううんうん。ちなみに、その、すうん、ストレスっていうのは、やどうですか？こう、大部分、何かそのご自身のね、ストレスを感じる発生源っていうのは、お仕事だったり私生活のって、んやっぱりお仕事が大きいですかね？
うんうん、それではい。 うん。 ああ、なんかもう、両方ですね、もう。両方なんですけれども、はい。
そうでもな何から来るかあ、そっかそっか、もう、全体的にって、なんですかね。そっか、そっか。
うん、そうですね。もう、仕事でもそうですし、ま、私生活、プライベートでもなんかストレスだなって感じることがあったりとかするんですけど
うーん、しせいか うーん。 あ、うーん、メンタルにじゃ、来るっていうことは、どんな感じになっちゃうんですか？体が。
うん。 なんかもう、あの、食欲が出なくなるんですね、もう一番に。
ああ、そういうことか。と、こう、食べたくなくなるみたいな感じですかね？それともこう
うんうんうん。 あ、そうなんです。食べたくなくなっちゃうんです、もう。
と、もう、作る気も起きないしとか、そういうとこにもなってきますよね？それは、そうん。
ああ。なんかもう、作るのは、子供がいるんでちょっと作ってあげないと <chuckles> かわいそうなんで作るには作るんですけども、はい。でも、なんか自分で、こう食べるとなると、あまりそこまでこう、食欲旺盛じゃなくって、なんか美味しく感じなかったりとか。うーん。
ああ。 うんうん。あ、やるはやるけどうん、はい。 うん。 うーん。 あ、味にも影響するんですね。
そうなんすよ。で、ちょっと間食したりするのが好きなんですけど、そちらも全くなんか興味が湧かなくなったりとか
うんうんうん。 はい。 あ、ほんとになんかこうゆそういうね、体に、今こう、間食お菓子みたいなのは食べれるけど食事ってなると、いけダメなんだじゃなくて、もう全体的に食べたくなくなっちゃうんですね。
うーん。

ああ、つ
うん、それでなんか、一時ちょっと外に出るのとか、ごく怖くなって
うーん。 そうですよね。
うーん、なんか、そう言う時、あの、その時は、ちょっと行きました、やっぱり。クリニック、はい。
うん。 あ、そうですか。あの、うん、どうですか、その時はね、もう周りにいる方が、みんなさん似たようなね、気持ちを抱えてらっしゃったと思いますけど、やっぱり、そういう時は、専門家に行く今度が事が、近道だったかな、なんて思われますか？その時のご経験踏まえて。
うん。 はい。 うーん。 うーん。うべ皆さん多分ね、せ専門家、そう言う所にクリニックの行くのって、すごく抵抗があると思うんですよ。とっても。
うん。 うん、そうゆう方、うん、多いと思います。うん。
うーん。はい。ですけども、やっぱり、自分でどうしようもなくなって、本当に外に出れないくなったりとかしたら、その前の皆さんに迷惑も掛けるし、家族とかにも。
うーん。 うん。 うーん、そうですよね。
ななならば、ちょっと専門家の意見も、うーん、聞いてみるのもいいかな、とは思うんですね。だから、ちょっと勇気を出して、専門家にの所に行って、これ以上悪化しないようにっていうのもありかなとは思いますね。
うん。 うん。 うーん。 うん。 あ、なるほどね。なんか、どうしてもこう、うーん、なんかこう、そうゆうね、クリニックとかに行く時の抵抗感って言うんですかね、そうゆうのって、本当にね、おっしゃるように、色んな方が同じような気持ちでいると思うんですけど、その抵抗感って何ですか、恥ずかしいとか、自分が弱いんじゃないか、なんかそう言うとこから来ますかね？
うん。 うん。 うん。 はい。 ああ、やっぱり うーん、も、ありますし、やっぱり人に言えないですよね、あんまり。そういうクリニックに行ってるっていうのもやっぱり、偏見の目って言うのは、多分すごくあるとは思うんで。うーん、なかなか、その、ね、うん、そういうな、ちょっとメンタル的なクリニックに行ってるって言ったら、ちょっと、えって、ちょっとおかしな人って思われないかもしれないんですけども、ああ、ちょっとなんか、ちょっとね、この世の中風潮で、ちょっと遠慮しとく、みたいな感のところもあるとは思うんで。うーん、なので、多分そこで、ちょっと扉を叩けないところもあるのかなってのは思いますね。
あ。 うーん、す うーん、少なからず。うん。 はい。 ああ、うん。 うん、うん。 確かにね。そっか。 うん。 あ、なるほどね。じゃあそれで、そんなね、変な事をこう躊躇してね、気にしてて、こう家で塞ぎ込んじゃってるぐらいであれば、もう、ま、家族のね、助けとかも、か協力しながら、こう、そんなとこ気にしなくてもいいから、恥ずかしいとかね、思わずに、偏見な気持ちを持たずに、行ってみるのは、とてもいい解決策ですよね。相談専門家に相談するって言う事は。
うーん。 うーん。